Mhm. Ja, du hast Angst davor.
Ja, ja, extrem.
Ja, und, ähm, ich kann dir jetzt in dieser kurzen Session nicht die Angst nehmen, ich wünschte, ich könnte es. Aber du du kannst das selber machen. Du kannst für dich selber da sein und, ähm
Alles gut, danke.
ich w w w b also, ich kann mir vorstellen, dass es schwierig ist, dass du Angst hast, was da alles hochkommt, aber hier sind 2 Sachen. Nummer 1, du kannst entscheiden, wie viel hochkommt. Du kannst sagen: „Okay, ich nehme mir jetzt die Zeit, ich setze mich jetzt hin, ich bin jetzt da. Es darf jetzt was hochkommen, aber nur in kleinen Mengen, und wenn es zu viel ist, sage ich sofort stopp.“
Ja. Ja.
So, du hast die Kontrolle da drüber. Du kannst, auch wenn man wenn du da manchmal das Gefühl hast, dass du's nicht hast, aber es ist wichtig, dass du's hochkommen lässt, weil es vermehrt sich und vermehrt sich und wir wird lauter und möchte gehört werden und du sagst immer wieder: „Ne, geh in dein Zimmer, ich will grad nicht mit dir spielen.“

Weißt du, was mir grade auffällt? Ähm, und, äh, v vielleicht stimmt das ja, aber ich habe so das Gefühl
Mhm.
du benutzt diese Sachen als Ausrede, um nicht mit dir selber mal zu sein.
Ja, <chuckles> ich glaube, wo du das jetzt sagst, irgendwie ja, irgendwie schon, ne?
<laughs> Das klingt total danach. Du gehst dir förmlich selbst aus dem Weg.
Ja, ja, doch.
Und jetzt ist die Frage: Warum machst du das? Was steckt dahinter? Warum gehst du dir aus den Weg?